Mhmm, <clicks tongue> okay, quindi, ehm, diciamo essere un attimino, mhmm, più presente ecco con con i miei pensieri in questo senso. Ehm okay.
Sì, assolutamente sì. Devi pensare al progetto che stai portando avanti, al motivo per cui lo stai portando avanti, senza insomma lasciarti prendere troppo dall'ansia. Poi magari i primi giorni potresti invitare un'amica, no, a magari a dormire da te, esplorare insieme la città, giusto per avere un supporto anche da parte da una, ehm, di una f mhmm, f figura insomma a te familiare. Già questo potrebbe un attimino pensi, anzi te lo chiedo direttamente, se potrebbe aiutarti?
Okay. Mh, okay, interessante. Mh-mh. Allora guarda, mhmm, a questo c'è c'avevo diciamo pensato, ecco magari di all'inizio portarmi qualche amica che potesse essere da supporto morale, ma anche <smacks lips> una presenza fisica all'interno della casa, per non essere da sola magari con i miei pensieri o le, ehm ehm, o le mie faccende, ecco. Magari appunto di aiutarmi in quelle che è proprio l'allestimento della della casa stessa a volte può essere molto difficile e stressante, quindi <clicks tongue> magari andare in giro e scovare quelli che sono anche dei, ehm, posti unici, ehm, della città, sicuramente avrà il il suo fascino in questo. Ah, bene.
Mh. Certo. Mh-mh. Certo. Assolutamente, sì. Poi fai anche il più possibile per riuscire a portarti con te anche i tuoi hobby. Già da ora potresti vedere io non so che tipo di hobby tu abbia, però vedere se nei pressi insomma del posto dove andrai a stare, avrai comunque modo di portare avanti e coltivare i tuoi hobby, anche questa cosa potrebbe farti stare ancora più tranquilla. Ehm, poi insomma per qualunque problema sai che ci possiamo sentire, possiamo continuare insomma a parlarne insieme e a cercare sempre di volta in volta possibili soluzioni, perché comunque un trasferimento, come ti dicevo, può destabilizzare all'inizio, però non è, mhmm, così drastico, ecco, anzi devi vederlo come un'opportunità.
Okay. Mh-mh. Mh, okay. Ah, okay. Mh-mh. Okay.